で、私だからそれで俳優なんかももう名前とかあまりよく知らなくなっちゃって、私私たちの世代って言って言ってもいいのかわかりませんけど、アーノルド・シュワルツェネッガーとか、ねえ、あの、もう1人名前が今出てこないけど、<chuckles> ランボーやったあの人とか、けあの2人すごくなんかね、張り合ってて、良かったですよね。 うん。もうおじいちゃんになってしまったね、ああ、あ。そう。 信じられないね。かっこよかったのにね。<chuckles> うん。
はい。 はいはいはい。 はい。 ああ、シュワルツェネッガーとか、はい。 ああ、はい。いいですね。 うん、あの2人しかも、え演技も上手ですしね。 なんかそう。 もうだいぶもうだいぶ年寄りになってますね。<laughs> あと。 私、あの、えっと、誰だったっけ。グッド・ウィル・ハンティングって映画知ってますか？
うん。 ああ、知ってる知ってる、うん。
あのすごい大好きなんですよ。あの俳優さん亡くなってしまった。自殺された俳優さん。
うん。 やっぱりじゅ だね、うん、やっぱりそれだね。でも。 あの覚えてないな、なんか、たどんな分だったか、彼の。 うん、ロビン・ウィリアムズね。うんうんうん、あの人ジュリーアードの出身なんだよね。
あ、はい。 うん。ロビロビン・ウィリアムズだ。うん。 ええ、そうなんですか？
うん。ジュリアード、ああ、何。ジュリアード、あれ何て言うんだろう。ま、ジュリアードみんな音楽学校音楽だけじゃないってニューヨークにあるけどね。うん。
へえ。 はいはいはい。 ええ、すごい知らなかった。た多彩な方なんですね。
たんですよ、彼。 ねえ、うん。
演技もできるし、コメディーも面白いし。
うん、面白かった。
何しててもかね、なんかでも本当に最近しかも映画まあ、私その映画好きなのでよくあの、Netflix とか Amazon プライムとか全部持ってるんですよね、ストリーミング系のやつは。はい。
うーん。 あ。 うん。 はい。 うんうん。 うん。 あ、すごい、将軍見ました？じゃ。<chuckles>
あ、将軍見ました。あ、でも、い今、あの最近本当に最近いちわ見たんですよ。
うん。 はい。

そうよね。と言いつつ、その、ハリウッド生きてる、あ、なんか、あの、インタビューとかね、あの後に受けられてるのとかいっぱい出てたけど。え
うん、めちゃめち はいはい。賞も取りましたもんね、将軍ね。あれすごいですよね。
やっぱ、そう、私もあれ見ながら久々に、こうスカッとしたんだけど、<chuckles> 日本うん、近頃あまり日本が、げん元気ないからさ、なんだかこうね、で、今日もねはすいませんね。今日もねあの、ちょっとトヨタに車のメンテに行ってあのドライバーをちょ家に連れて帰ってもらう時に、アフリカの人だったんだけど、あの、 ソニーのね、あのあまにトヨタがいいとか言ってなんか言った後に、近頃ソニーを見ないっていうわけよ。<chuckles> いや、もう、あの、買いに行ったりしてもね、あの、ほとんどサムソンとかね、サムソンがもう一色で、たまにしなんか違うのがあって、私それを買ったんだけど、日立だったか、なんだっ て。けど日本製があってから、あ、これ買っちゃうとかいう感じでね。うーん、そう、
ね、日本の よ そうですよ。でもはいはい。 はい。 はいはい。 はいはい。 はい。 はい。 うん、はい。 ええ、確かに。 うんうんうん。 サムサンですね。本当ですね。 うん。 確かにそうですね。あんまりソニーのやつとか日本製のやつ見ないですね。
見ない。もうし悲しいんですよ。だからそれ聞いてがっくりきて、彼はなんか、シエシエラレオネからの難民で、ああ、来た時に、なんかもうじゅうねんにじゅうねん経ってるようなこと言ってたな。で、なんか、ソニーのああ、工場かなんか勤めてたんだって
ちょっと悲しいですね。ええ、うん。 はい、はいはい。 はい。 へえ、そうなんですね。 うんうんうんうん。
だから色んなソニーも、ソニーは素晴らしいとか言ってくれたのはいいけれども、近頃ソニーないね、なんつって言ってね。うん。
うん、そうですよね。すごいいい会社なんですけど、ま、日本は、あ車がすごいですからね。<chuckles>
うん。 あ、さっきの人ともね、あの、トヨタの、あの、なんだったっけ、水素水素の車？うん。 そそこに行っちゃったら外れちゃうから、まあ、映画映画にやっぱり戻らなくちゃ。<laughs> はい。
はい。 はいはい。はい。 <laughs> あ、そうですね。でも、映画そうですね。でも私、本当にその将軍は見たいなと思ってて、で、日本で言うと、さいあの、え、ジブリ宮崎駿の新しいジブリ映画もね、オスカー取ってましたね、長編アニメ。
うん、はい。 はいはいはい。 うん。